Ah, sa tingin ko oo naman na pagka-nasigurado talaga natin na ini-scam tayo ganyan, eh, kailangan talaga silang mai-report pa para naman siyempre 'di ba hindi na sila ma hindi na madagdagan 'yong biktima nila. Ah, 'di hindi na sila makapagpa-scam ng mga pera 'di ba kasi posibleng, ah, lumaki pa 'yong kita nila, eh, dahil makakapanloko pa sila 'di ba? <tsk> Um, 'tsaka siyempre 'pagka nare-report agad eh, nakakatulong talaga 'yong maagang aksyon 'di ba para para mawala na 'yong issue issue para mase ma-resolve at mahuli agad sila 'di ba? <smacks lips> Eh, ikaw ba ano sa tingin mo sa ganyan?
Mm. Oo. Mm. Oo totoo, totoo. Ako naman, ah, sa tingin ko, ah, hindi ko na siya kakausapin. Ang gagawin ko kukuha lang ako ng mga impormasyon para i magamit ko sa pag-report sa sa kung paano nila ginagawa yun, o kaya 'di ba kasi, ang mga pulis naman, hindi ka naman tatanungin niyan kung ano, eh, 'pag pumunta ka do'n maraming pang tatanong sa 'yo 'yan 'di ba? Kailangan oo marami ka ding
Hmm. Hmm, <smacks lips> oo nga 'no? Ah, oo tama siyempre kailangan alam mo din yung mga ebidensya ano?
oo kailangan may ebidensya ka at alam mo kung paano nila ginagawa yun kasi hindi ka hindi ka papaniwalaan ng mga pulis na yan eh, 'pag wala ka namang sinabing ebidensya 'di ba?
Mm. Mm, tama, tama. Oo nga tama, ah, sang-ayon din ako dun sa sinabi mo 'no pero, ah, ano eh, 'no kadalasan yung mga ganyan online lang naman ginagawa, eh, tapos, pekeng pangalan pa yung ginagamit 'di ba alam mo nga ,eh, kung mapapansin mo yung kung may viber ka ang dami nagme-message sakin na ano, bibigay ng trabaho ganyan, ah, tapos yung ma yung ano usually yung mga scam na ganyan yung magpapa-like daw ng page, eh, di ba? Oo kung pamilyar ka ayun alam mo ang ginagawa namin, eh, talagang sa una pinapatulan namin kasi, unang beses magbabayad yan, eh, tapos pangalawang beses, eh, hihingan ka na ng pera, eh, dun na kami talaga ano umiiwas para at least 'di ba naloko namin yung scammer kahit papaano. Oo.
Mm. Oo. Ay, oo. Mm, oo, totoo, totoo. Oo, oo. <chuckles> Oo totoo sang-ayon din ako kasi nagwa ako din yan isang beses, parang ang may task sila na ibibigay so i-like mo 'tong ano, tapos ah, i-message mo sila naka 5 tasks ako dun so limang limang bayad 'yung ginawa sa akin.
Mm. Oo mismo 'di ba? <chuckles> 5 beses na, ayos din ayos din, eh, 'no.
Tapos tapos nung pang ano na, pang panghuli na sabi niya, "Bago mo makuha 'tong ano yung task yung bibigay namin sa 'yo, kailangan mong mag-deposit."
<chuckles> Oo. Oo nga, oo nga.
Aba sabi ko "Sige akin na 'yong ano, akin na 'yong saan ako magse-send?" Ayun ta pagka-send niya sakin binlock ko. <laughs>
Oo. <chuckles> Ah, oo, alam mo pero oo nga, eh, ewan ko ang daming ganyan sa Viber ko tapos 'pagka binabalikan ko 'yong mga profile nila biglang hindi na sila Viber user ganyan so halatang-halata mo talaga na scam sila, eh.
Ah, oo. Ang ano lang nila 'no, ang effort nila gumawa ng mga account-account, 'no?
Ay oo yung mga account 'no pero ewan ko paano ba talaga na gumagana yung mga scam hub na yan, buti may mga tao talaga na nasisikmura magtra trabaho sa ganon, eh, 'no?

Um, <tsk> usually ang mga palatandaan ko talaga, eh, 'yong mga too good to be true na ano 'yan, na istorya o kaya ng mga trabaho 'di ba, 'yong parang sinasabi nila, <gasps> ang simple-simple ng trabaho tapos 'yong iba wala ka namang gagawin mag-i-invest ka lang tapos ang laki ng balik. <gasps> And parang para sa'kin, eh, yung mga gano'n talagang red flag, eh, eh, 'di ba? Kasi sa totoong buhay parang wala naman talagang gano'n o ewan ko lang talaga kung baka mayro'n namang lihitimong gano'n. Pero yung so sobrang bilis, sobrang laki ng balik sa ma maiksing pagkaka ano, ah, maiksing panahon 'di ba, <clicks tongue> ah, parang napaka imposible namang mangyari no'n, eh, ikaw ba ano bang mga tinitignan mo pa pagka may mga ganyang sitwasyon pagka m sa tingin mo scam yan, gan'yan?
Ay, o Mm. Ay, oo. Mm, mm. Oo. Mm, mm. Hmm, oo ang ginagawa kong palatandaan kasi nar naranasan ko na 'to, eh, may nag-alok sa akin ng ano, ng trabaho, sabi niya sa akin
Hmm. Oo.
'wag kung hindi mo na kailangan ng requirements dito, ang gagawin mo lang
Hmm.

Mm, <clicks tongue> oo, kasi parang iyon na 'yung kinalakhan nila din na ano, dun na rin sila nasanay sa panloloko, iyon mahirap.
O, al Kaya nga, eh, aya nga kung ano nga, eh, kung pamilyar ka nga sa pe ano, eh, kumakalat na balita sa Facebook 'yong <sniffs> scam hub sa Cebu, IT Park. Ah, oo 'yon na nga kanina, kani-kanina lang talagang pinanood ko 'yong vi buong video, parang lehitimo talaga silang BPO, eh, 'no kung kumilos, kung kung vibe sa opisina para talagang call center ganiyan, tapos nagka ano, ah, letse-letse na lang talaga nung nahuli sila, eh, 'di ba?
Ay oo, oo. Oo. Mm.